Oye, y hablando como de discusiones, cuéntame, ¿cómo manejas tú las discusiones sin romper la relación?
Ujú. Es que las las discusiones son muy complicadas, eh, depende de de los contextos, ¿no? Porque no es lo mismo tener una discusión, eh, y tengo una relación familiar, ¿verdad? Con mi mamá, mi papá, mi hermano fraternal, y puedo tener discusiones con ellos, y es diferente tener una discusión con un amigo o tener una discusión con mi pareja.
Claro.
Entonces y en los 3 niveles o en los 3 círculos se puede romper la relación. O sea, sí puede haber que haya muchos problemas fuertes y que haya una discusión y que después ya no quiera hablar con mi amigo, con mi mamá y papá o con mi pareja, ¿no? Eso sí, sí puede llegar a pasar. Entonces depende, depende del contexto.
Claro, o sea, como que depende mucho de, no sé, si estás peleando con tu mamá, si estás peleando con un amigo que acabas de hacer o tu pareja, ¿no? O sea, como tienes como dices, ¿no? Realmente depende de la persona, porque también cada persona es diferente, y cada relación que tienes con q todas esas personas pueden ser muy diferentes, ¿no? A lo mejor con tu mamá estás acostumbrado, que a lo mejor se pueden hablar de cierta forma, pero si hablas así con tu pareja, pues lo va a tomar a mal, ¿no? Y, por ejemplo
Ujú. Exacto. Claro.
cuando una conversación, vamos a tomar, por ejemplo, con con una persona que eres muy cercano, ya sea, pues tu fa un familiar o una pareja, ¿no? Ya tú tú me dirás con quién con quién quieres hacer este como este escenario ficticio, ¿no? Este, cuando una conversación se está poniendo ya tensa, ya se siente así como que sientes el calor ya en en los cachetes y sientes como que está escalando, ¿no? ¿Qué suele ser el primer paso para poder bajar de tono?
Ujú. Ah, mm. No s no estoy no me ha pasado tanto. No no soy tan experto en en el tema, de, eh, <chuckles> de tener como esas conversaciones acaloradas. En general, no no soy una persona que que tal vez se exalte mucho, en en momento de discernir. Creo que siempre estoy con el tono bajo, ¿no? O sea, siempre estoy como tratando de de, no dándome a respetar. Claramente mi opinión es importante, también la tuya es importante, estoy dando el ejemplo, sea quien sea, incluso mis papás, mi hermano, mi pareja, mis amigos, eh, yo estoy tratando de dar mi opinión o estoy tratando de de hablar de algo y estoy tratando de hacer lo mismo. Entonces, el respeto es importante. Es decir, lo que yo voy a decir tiene valor y lo que tú vas a decir también tiene valor. Entonces, eso tiene que ser un diálogo en lugar de una discusión, eh
Okey. Un respeto mutuo entre las 2 personas, ¿no? Es como lo que estoy escuchando.
Ujú. Sí, sí, sí, e especi especialmente eso, de que haya un respeto porque si eso se pierde, pues se vuelve mucho más complicada la conversación. De hecho, puede escalar mucho más.
Okey. Claro, sí, o sea, como que si no hay este respeto por las por la persona con la que estás hablando y viceversa, pues las cosas pueden escalar, se pueden decir cosas muy hirientes, ¿no? Como dicen: "Las palabras a lo mejor", o sea, lo que dices no puedes puedes decir: "¿Sabes qué?, ya no quiero decir esto", o, algo así, pero, cómo hacen sentir a las personas, creo que es algo que los marca más allá de las palabras, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tienes alguna frase, o truco que uses para poder frenar una pelea antes de que se vuelva muy destructiva? Que comentas que, pues, eres una persona tranquila, que no te exaltas mucho, pero, seguro hubo una más de una vez, que que sí te llegaste como a enojar, a lo mejor no te exaltaste, o llegaste a ponerte furioso, pero, que a lo mejor sí empezó a tornarse todo un poquito más allá de lo que era una discusión, o una plática, ¿qué qué truco o qué frase usas como para, no sé si ya andan en quinta para volver a bajar a primera, no?
Ujú. Ujú. Sí. Sí, no no, fíjate que no, no he tenido esa experiencia directa de yo tener se ponerme una posición de estado tan molesto que hayan necesitado frenarme, pero, sí he he estado con personas que han estado bastante molestos, ya sea conmigo, o con otra persona, y he te te tenido que hacer estos, como alguna estrategia para tratar de como disminuir la tensión, o como se dice, ¿no?, de bajar de de quinta <chuckles> a primera, y que haya freno de mano, pues sí, también también se puede, am
Sí. Ujú. Okey. <laughs> El el el freno de mano sería como, ah, de emergencia, ¿no? <laughs>
<laughs> Exacto. Y y creo que la frase que siempre utilizo, o o, que más me ha funcionado, eh, en estas ocasiones es, eh: "Yo no quiero pelear". O sea, realmente que entiendan la perspectiva de que yo vengo en son de paz, ¿no? O sea, estoy Claro, estamos aprendiendo juntos, tenemos una diferencia, porque, eso es una discusión, un conflicto, hay una diferencia. Pero, yo no quiero pelear contigo porque, me importa la relación que tenemos, me importa el seguir siendo tu pareja, tu amigo, tengamos una relación fraternal adecuada, sana. Entonces, yo no quiero pelear, yo no quiero, ah, claramente tenemos diferencias, eso es algo que no hay como vuelta a la página, eh, hay algo que tú piensas que es diferente a lo que yo pienso. Pero, eso no quiere decir que solamente por pensar diferentes tenemos que tener unos acuerdos que nos lleve pelear. Hablando con palabras, o, incluso más, ¿no?
Claro, sí. Este, o sea, no no ah, como tú dices, ¿no? O sea, no es estas ganas de pelear, de quién tiene la razón, quién no, em, sino como más bien llegar a acuerdos y que las cosas bajen el tono, ¿no? O sea, a ver, vamos a hablar de esto, pero no no por eso vamos a gritarnos, o nos vamos a decir cosas hirientes sino puedes hablarlo como como en en un tono más tranquilo, y qué harías si por ejemplo, eh, digamos que una persona ¿no? Con la persona que a lo mejor te estás discutiendo, qué tal si esa persona sí tiene esta, mm, como q que esta actitud de que yo tengo la razón y de aquí no me van a quitar y y y empieza a exaltarse. ¿Tú que harías ahí? O sea, ya una vez que dices: "¿Sabes qué? No quiero pelear", ¿te tomas un momento, te retiras, pides a lo mejor hablar en en un momento que todo esté más calmados?
Ajá. Ujú. Sí. Eh Sí. Sí, eh, como nunca he sido una persona que se exalte, s normalmente, mm, tiendo a ser mucho más pacifista. La verdad es que cuando llega a ese punto donde yo estoy compartiendo mi opinión. Mi opinión es es mía, no es personal, es individual. No piensas tú por mí. Yo pienso directamente por mí mismo. Entonces, también l yo entiendo esa parte de otros, ¿no? O sea, yo no pienso por la persona que está enfrente de mí. Entonces, cuando llega ese momento, la verdad es que digo, si ya llegamos a un momento donde mi opinión y la tuya están haciendo una pared que ninguno de los 2 puede penetrar, pues, entonces, mejor hay que tomar tiempo. De hecho, hay acuerdos a los que podemos llegar, que sea, si queremos seguir teniendo amistad o relación, pues, simplemente este no es un tema que vamos tocar, porque, ya sabemos que es un tema que es complicado para los 2. Y eso es. Y la verdad es que lo que yo hago, es lo que tú dijiste, ¿no? O sea, ¿sabes qué?
Ah, okey.
No quieres hablar, no quieres dialogar, solamente quieres tratar de, no sé, meter en mi cabeza tu idea y que lo acepte. No lo voy a hacer, entonces, pues no pasa nada. Nada más voy a tomar mi distancia, voy a guardar silencio, me voy a despejar porque este ya no me está llevando a ningún lado. Y si quieres hablar después, si quieres, ahora si abrir un espacio de diálogo, lo podemos hacer, pero si no quieres, no hay problema. Nada más no hablemos de ese tema y ya.
Así no. Mm, como que estar de acuerdo por estar en desacuerdo, ¿no? o sea, como que tú piensas en B, yo pienso en A, y qué padre, qué chido, pero pues ya, ese tema <chuckles> sabemos que es como como puede ser, ajá, puede ser <chuckles> como un tema que puede llegar a un roce, puede llegar así como que a una situación un poquito que escale más, ¿no? Creo que es, eh, esa esa como estrategia está muy buena, ¿no? O sea, como que de verdad aprender a estar en desacuerdo, y aceptarlo y respetarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo del respeto, ¿no? O sea, respetar que hay personas que piensan totalmente diferente a ti, y no por eso los vas a obligar a que piensen como tú, y no por eso te tienen que obligar a pensar como ellos, ¿no?
Ajá. Un tabú. <laughs> Sí. Ujú. Sí, correcto.
Y y, por ejemplo, ¿qué pasaría si estás como con con una diferencia o una desigualdad de poder, no? O sea, en estos roles donde, mm, como que, digamos, que alguien más tiene un poder, este, no que tenga un poder sobre ti, sino como a lo mejor una jerarquía un poco arriba de ti, en como, digamos, en una en un ámbito de trabajo, o algo laboral donde un jefe tenga alguna diferencia, ¿no? Que que tú ves que el proyecto se puede hacer de X o Y forma, y que p así va a tardar 3 días en vez de 5, pero, tu jefe a fuerzas quiere que algo se haga como él dice, ¿no? ¿Ahí cómo manejarías la diferencia?
Ujú. Net me ha pasado. Realmente, de hecho, describes una situación que viví yo creo que la semana pasada, pero soy i
Okey, le di justo al clavo, entonces.
Sí, exactamente. Y y soy igual en en tanto en ámbito profesional como personal, soy la misma persona para expresar mis ideas. Si es mi jefe, a mí no me importa que sea mi jefe para decirle mi opinión, aún si mi opinión es que esté equivocado. Entonces, no vaya, no lo voy a hacer así como tajantemente y más, pero se lo voy a decir, o sea, se lo voy a decir claramente, ¿no?
Okey. Claro, sí, o sea, mm, m sin respet digo, sin faltar el respeto.
Ah. Sí, sin faltar el respeto, exactamente.
Sin faltar el respeto, pero sí, genuinamente como decir: "Pues también, aunque yo sea, a lo mejor en la jerarquía laboral, estoy abajo de ti, pues sigo teniendo voz y voto, ¿no?, y sigue valiendo mi voz y voto".
Sí, y es que lo que pase, así de una manera bastante lógica es, si me quedo callado, va a pasar lo que tú quieres, o sea, lo que me estás pidiendo, eso se va a hacer. Y si hablo, lo peor que puede pasar es que, sigamos haciendo lo que tú quieres hacer. O sea, hable
Ujú. Como esta frase de típica de el no ya lo tienes, ¿no?
Exacto. Ya ya el no, ya lo tengo, porque ya sé que es diferente a lo que estoy pensando. Entonces, si lo hablo, lo mejor que pudiera pasar es que mi jefe escuche y que actúe en cuasa a en cuanto a mi consejo, ¿no?, que diga: "Ah, tienes razón". O diga: "Tal vez no tienes razón, pero me haces pensar en una manera diferente de hacer las cosas", ¿no?, simplemente eso. Y lo peor es que me diga: "No, no tienes razón y, pues, lo vamos a hacer como yo digo. 'Pues, está bien, usted es el jefe, usted es quien me paga, entonces, yo voy a hacer lo que usted me diga, pero yo no estoy de acuerdo'".
Claro. Y tiene sentido, ¿no?, que también puedas tener esta abertura de poder hablar con tu jefe y como tú dices, o sea, si se hace, qué bueno y si no, también, pero el no ya lo tienes, y más vale arriesgarse y decirlo de una forma amable, amena, tranquila, pero haciendo que tu voz cuente, que eso es superimportante. Y, por ejemplo, ¿qué señales?, o sea, ya estás, por ejemplo, que en un roce con, no sé, quién sea, ¿no?, a quien quieras poner de ejemplo. Y sientes que que este roce ya no es solo un roce, ¿no?, sino, eh, ya está escalando, que y que sientes que la relación a lo mejor puede estar como en peligro, ¿no?, o sea, que dices: "Uy, ya esto está escalando", yo sé que a lo mejor <giggles> no te ha pasado a ti, comentas que eres muy tranquilo, o que sepas que a lo mejor le pasó a un amigo, o al primo del tío del amigo, este, mm, ¿qué qué pasos darías o qué pasos aconsejarías dar entonces, para como ver que que esto ya se está saliendo de control?, no sé.
Sí. Ujú. Sí. Ah, sí me ha pasado a mí, de hecho, sí me ha pasado a mí, nada más lo que no me ha pasado es que, yo sea la persona que está molesta. Sí me ha pasado que otras personas estén molestas conmigo, especialmente por esta parte en la que tiendo a ser como muy directo con mis interacciones, ¿no?, o sea, si algo no estoy de acuerdo, lo lo digo, y si algo estoy de acuerdo, también lo comparto. Entonces, eso normalmente la gente está más acostumbrada a que vayamos más por las tangentes, de los temas importantes, y que hagamos nuestra perspectiva alrededor de lo que lo que pudiera herir, o no herir a otras personas. Y claro, lo haces con respeto, pero no quitas de tu mente, o de la compartir tu idea que es diferente a la de otras personas. Entonces, sí me ha pasado, que yo he compartido algo y que otra persona se ha molestado, y normalmente, lo que sucede es que se enojan más, porque yo estoy relajado, porque ellos quieren pelear, y yo no quiero pelear. Entonces, llega a ese punto que tú dices, de que se pone muy en riesgo nuestra relación, aún si yo no hago nada, porque esa persona está muy airada, sí, sí ha pasado.
<laughs> Okey, okey. Ajá. Mm. Ah, okey. Okey, como que <laughs> O sea, tú estás como quien dice: "Ahí como un pepino", así de que nomás ahí, sin sin ánimos de ofender, obvio, ¿no?, o sea, como, y la or la otra persona está gritando, enojado, y y tú literal nada más estás como existiendo de: "Ah, okey, yo no quiero pelear". <laughs>
<laughs> Sí. No. Claro, claro, claro. Obtuso, literal. Sí. Sí, o sea, yo nada más te dije lo que pensaba y ya y ya. O sea, esa fue mi interacción. Ya ahorita no estoy interactuando contigo, y y se molesta porque quiere que, entremos a un debate para ver por qué estoy equivocado, porque es y yo de, pues, es que, no.
¡Okey! Así, sí. Okey. O sea, tú es como: "O sea, yo solo estoy dando mi opinión, yo no estoy diciendo que estoy dando cátedra, ni que así tiene que ser, es como, o sea, tú me estás diciendo algo, y yo te estoy respondiendo con mi opinión, pero no te estoy diciendo que está bien, que está mal, solo te estoy dando mi opinión, es todo". <laughs> Y me imagino que la Okey, sí, es como: "Me pediste mi opinión honesta, ¿no?, pero no te la no me voy a enganchar, no me voy a poner a pelear, no. Simplemente, ahí está, ¿no?", y y creo que puede ser muy frustrante para la otra persona que a lo mejor o inclusive como estas personas que están acostumbradas a tener una relación como tóxica, donde hay, este, como como acción y reacción, ¿no?, de que dices y el otro grita y el otro grita, y y ya nomás terminan de las greñas. Y a lo mejor si se encuentran contigo que es totalmente lo opuesto, que es más sano, más recíproco, más respeto, como que inclusive los ha de sacar de onda, ¿no?, como diciendo: "O sea, ¿pero cómo, así debería de ser? <giggles> ¿Así es como funcionan las relaciones hoy en día? ¿Cómo?" ¿No? <laughs>
Exacto. Mm. Exactamente, es lo que pediste. Ajá. Sí, sí. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Definitivamente. <laughs> Sí, sí, sí, definitivamente. Y esas veces que me ha pasado, pues, al final es como de, o o sea, realmente terminan en o o culminan en pues, o sea, yo no nos no voy a pelear, o sea, si tú quieres tomar una decisión en base a un comentario, y, consideras que eso es una razón suficiente para poder tomar una decisión de dejar de ser amigos, de alejarte o demás, adelante, porque, pues, yo por mí no tengo por qué sacrificarme a mí mismo, mis opiniones y quién soy, solamente porque a una persona no le agrada. O sea, o
Sí, y tú tienes como tus tus tus cosas muy establecidas como para perderlas en en una pelea, ¿no?, o sea, tú tienes tus valores, tus estribos y todo, como para cederlos y nomás seguirle el cuento a esto, ¿no?, y para y digo, la verdad para cerrar rápido, ¿tú crees que la el contexto cultural influye?, o sea, ¿tú crees que tú fuiste así calmado por un contexto de tu familia, de tu cultura, o es algo que aprendiste ya de grande?
Sí. Sí. Exacto. No, creo que sí, para toda la vida fue algo, creo que con lo que nací, o que me inculcó mi familia y somos los más, eh, pepinos. Ah, no es cierto. Somos los más tranquilos de ahí de la
<laughs> De la familia en general. Oye, pues, padrísima la plática, este, aprender como como a no exaltarse, y y a estar tranquilos en una discusión. Qué lindo fue platicar contigo y que tengas bonita tarde.
Exacto. Mm. Igual, gracias, hasta luego.